Ai, que bonitinha! <laughs>
É. Parecia um passarinhozinho mesmo, né, ouvi fala isso dela.
É verdade, ainda com os com os palitinhos es espetando pra poder prender.
Isso. E parecia o pezinho do passarinho.
Isso. <laughs> Ai, coisa de mãe é muito especial, né. Aham.
É. Mas então, não era todo dia, né, mas aqui quando eu chegava e sentia que subia escada e sentia o cheiro: "Ah, hoje tem".
Ai, que delícia, essas memórias, esses momentos de infância, e o quanto isso te conforta, dá para perceber pela sua pala pelas suas palavras assim, com tanto carinho, com tanta intensidade, sabe. E remete a gente para esse lugar, você estava falando e automaticamente eu estava, eh, associando a fala à imagem, né, então, isso é muito bom, que delícia que você pode ter essa infância, eh, com a comida que te conforta e que você consegue lembrar até hoje, eu adorei ouvir sua história, muito obrigada por ter compartilhado.
Aham. <laughs> Tá, muito bom. Tempo isso Ah, eu também gostei de contar, sabe. E, realmente era muito bacana e eu fico muito feliz também de de eu fazer de igualzinho minha filha também faz. <laughs>
Uhum. Ah, que delícia, aí daqui a pouco vai ter uma netinha aí, pra fazer também. <laughs> Ai, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, até a próxima. Tchauzinho.
Confortante. E, obrigada por me ouvir, viu. E até a próxima.